Du erzähl doch mal, welche Rolle spielten denn bei dir eigentlich Videotheken oder auch VHS in deiner Medienvergangenheit?
<chuckles> Gefühlt alles, also das ist meine Vergangenheit. <laughs>
Okay. Das war so der Einstieg vielleicht?
Ähm, mm, also, der der tatsächliche Einstieg war die Tatsache, dass bei uns, das werde ich nie vergessen gegenüber von der Wohnung, in der ich als Kind lebte, so mit, boah, 13, 14 Jahren, gab es 'ne Videothek.
Mhm. Oh wow. Das, äh, schreit nach Sucht. <chuckles>
Und ich hm Ja, aber man man hat ja anfangs gar keinen Zutritt. Also, Minderjährige hatten damals zumindest keinen Zutritt zu Videotheken, ne? Also ja. Und es war ja so
Das stimmt, ja. Musste man da 18 sein oder 16, weißt du das noch? 18 tatsächlich.
18, 18 musstest du zwingenderweise sein, genau. Das Gesetz hat vorgeschrieben, sobald im In Inhalte ab 18 da drin waren, durften auch nur noch achtzehnjäh äh, jähri Jährige da rein, so.
Ja gut, das macht irgendwie Sinn. Das heißt, du musstest dann immer Papa mitnehmen oder hattest du ältere Freunde oder wie hast du das gemacht?
Genau. Also, am Anfang war es tatsächlich so, dass ich gar nicht rein durfte. Ich musste immer draußen warten, ähm, wenn wenn wir uns irgendwie Filme au
Mhm. Ach so, man darf auch dann mit mit Volljährigen zusammen darf man auch nicht rein?
Ne, durftest du nicht. Genau. Wenn der, ich sage mal, Videothekar, wenn er denn so heißt, ähm, wenn der sich denn daran gehalten hat, ne? Aber ich hatte damals schon so viel Respekt, dass ich das gar nicht erst versucht habe.
Durfte man nicht rein, okay. Mhm. Ja. Okay. Ja klar, mit 14, das ist natürlich dann noch 'n paar Jahre weg von den von der Volljährigkeit, ja.
Genau, genau, ja. Bis bis halt so 'n paar Sachen passiert sind, nämlich, ähm, ich war damals unheimlicher Fan von diesen Postern. Die hatten ja damals immer in den Ausstellungsfenstern hatten die ja von den großen Filmen immer diese riesen Kinoplakate.
Mhm. Ja, na klar.
Und ich habe mir mal 1, 2 mitbringen lassen, ne? Wenn die die nicht mehr brauchten, dann hat mein Papa mir halt 1 mitgebracht und dann habe ich damit meine Zimmerwand zugepflastert.
Mhm. Mhm.
Und irgendwann bin ich mal an den Punkt gekommen, wo ich dann dachte: „Weißt du was, jetzt fragst du mal selber.“ Weil da war irgendwie 'n neues Poster von irgend'nem Film grade draußen. Ich glaube, es war damals Rambo, 1, 2 oder 3, keine Ahnung mehr. Und ich wollte unbedingt dieses Poster haben. Und dann habe ich diese Tür vorsichtig aufgedrückt und das war 'ne kleine Videothek, muss man dazu sagen, ne? Irgendwie 3, 4, 5 Regale, ähm, das heißt, wenn man die Tür so aufmacht, hatte man gleich 'n Komplettüberblick über das ganze Ding. Und dann habe ich durch die Tür quasi den Kopf geschoben und habe zu diesem Videothekar gesagt: „Äh, ich habe da mal 'ne Frage wegen dem Poster.“ Und der sagte: „Ja, komm doch rein, draußen ist kalt.“
Ja. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja, okay. Ja. Ja, okay.

Ja. Und hattest du denn damals dann, äh also, gab's da Regeln von deinen Eltern, dass die gesagt haben: „Okay, eine Videokassette pro Woche oder pro Tag.“ Oder gab's irgend 'ne Art von Regel oder hattest du da einfach Narrenfreiheit, einfach dadurch, dass du den Zugang hattest zu der Videothek?
J ja. Ja, ich glaube schon ich glaube schon, dass ich da 'ne relativ große Narrenfreiheit genossen habe, weil man mir so viel Verantwortung quasi zugetraut hat. Weil damals war das ja auch, ich sage jetzt mal, en vogue, Mode, dass man die Filme, die man sich dort ausgeliehen hat, dass man die kopiert hat. Ne, das ist heute ist hast also, heute verpönt und und unter Strafe gestellt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals auch schon so war. Aber die meisten hatten zu Hause mindestens 2 Videorekorder, um quasi die ausgeliehenen Filme dann zu kopieren. Und ich weiß noch al ja?
Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Da war dann, äh entschuldige, die Zwischenfrage, war da nicht 'ne Art Schutz oder kam das dann erst später oder kam das tatsächlich nie, dass das irgendwie gegen ah, dass das so 'ne Art Kopierschutz hatte?
Ne, bei bei Videokassetten ging das technisch gar nicht, ne? Weil du hast ja im Endeffekt es war ja auch keine Kopie, wie wir's heute machen, irgendwie CD rein, CD raus, ne, oder DVD rein raus und und das wird innerhalb von Minuten kopiert. Da musste ja der Film einmal durchlaufen, damit der quasi über dem Fernseher läuft und das Signal wurde vom Fernseher wieder abgenommen und auf die andere Kassette gespielt.
Ach, tatsächlich. Ja. Mhm. Hm, so lief das, okay. Sag mal, es gab doch damals auch die Regel, dass man Filme zurückgespult zurück bringen muss. Hast du das immer fleißig gemacht oder musstest du dann auch Strafe zahlen oder wie lief das ab?
Ja. Ja. <laughs> Ich habe tatsächlich mal richtig Ärger gekriegt von meinem Vater. Ähm, ja weil ich habe die ich habe die Kassetten immer schön pünktlich zurückgebracht, aber regelmäßig nicht zurückgespult. Und
Ach, für deinen Vater, okay, ja. Mhm. Hast du einfach vergessen oder hast du gedacht: „Ach, so wichtig kann das nicht sein?“
Ich glaube, ich habe das damals überhaupt nicht so ernst genommen. Habe gedacht: „Das wird schon irgendeiner machen“, ne? Es dauert ja auch. D so, genau. Es dauert 10 Minuten, so 'n blöden Film zurück zu spulen und irgendwann kam mein Vater nach Hause und hat zu mir gesagt, er hat gerade, ich glaube, es waren 15 Mark an Strafgebühren für mich bezahlt, weil der Videothekar hat mir nie was gesagt, aber hat das meinem Vater in Rechnung gestellt. <laughs>
Ja, ja. Ja klar, der Nächste dann, der's hat, ne, ja. Ja. Mhm. Wow. Mhm. Hat das schön angesammelt, hat da 'n bisschen schön Geld mitgemacht.
Äh, genau, ganz genaum das war das nämlich. Ich fand's super.
Okay. Okay und wie war das denn bei euch in der Familie? Hattet ihr da einen Videorekorder im Wohnzimmer oder hattest du dann irgendwann sogar deinen eigenen?